Mm, naniniwala ako diyan sa sinabi mo napakaganda. <chuckles>
Mm. Ah, oo kasi, ganun talaga eh. 'Di naman kailangan perpekto bago natin mahalin yung sarili natin kasi wala namang ganun, eh, oo, 'di ba?
Mm. Kaya nga, kasi wala naman ganon, mm. Embrace lang natin ang kahinaan na natin, eh, kasi iyan minsan yung kalakasan din ng iba eh 'di ba? Mm, kahinaan natin 'no? Oo.
Ayun. Mm, ayun oo. Kasi 'di natin alam, akala natin para para satin mahina tayo, pero ang lakas-lakas pala ng tingin ng iba satin, ayun. Ang gan
Mm, tama ka. So, yon natuwa ako sa mga na-share mo sakin ngayong gabi, ah, mm. <chuckles> Oo, maraming salamat din. Ah, payo ko lang din sayo, ah, mas mahalin mo pa lalo yung sarili mo, para alam mo yun? Matagal yung buhay natin. <chuckles> Mm, oh, oh ingat ka.
Opo ako din. <chuckles> Maraming salamat po. Mm. Ay naku, grabe yun oh, oo talaga. Thank you, thank you sa inyo din po. Oo, mag-iingat po kayo palagi.
Mm, salamat po. Magandang gabi.
Salamat din po.